Claro, y es muy y es muy importante también, o sea, justamente eso, de que criar, eh, adultos, futuros adultos funcionales. Que tengan que sepan, no nada más, o sea, en el área de la cocina, pero no sé, a lo mejor, eh, que sepan hacer cosas en la casa, ¿no? O sea, que tan algo tan sencillo como cambiar un foco, que no le tengan que hablar a alguien, algo tan sencillo como preparar un sándwich, eh, o sea, que lo sepan hacer, qué ingredientes lleva, ¿no? Porque, realmente, ahorita hay personas que ni siquiera eso te pueden decir, o sea, ¿qué lleva un sándwich? ¿O qué tipo de pan escojo? O sea, nada. Entonces, o sea, a mí me parece increíble que lo estés a lo mejor inconscientemente, pero se lo estás inculcando, y que le va a hacer un superfavor, créeme, este, en el futuro.
Ujú. Exacto. Sí. Sí, la verdad, fíjate que también, eh, el tema de ir al súper conmigo, también de repente sí me reniega, y así de: "Ay, no, mamá, me choca, no sé qué". Pero, le digo, es que tienes que saber cuánto cuestan las cosas, en dónde están, cómo elegir exactamente, cosas muy sencillas, que yo no digo que que las vas a hacer ahorita, pero, en algún momento de tu vida sí. Entonces, imagina, le digo: "Qué qué vergonzoso que llegaras, por ejemplo, a la tienda, y quiero un litro de leche", y te digan: "Son $100 pesos", y tú gustoso pagues $100 pesos, porque, no sabes cuánto cuesta un litro de leche, ¿no? Entonces, o sea, hasta eso tienes que saber, eh, o sea, son como herramientas mínimas indispensables de supervivencia. <chuckles>
Claro cómo elegir el aguacate. <chuckles> Claro. Claro. Ay, no, qué coraje. <laughs> Exacto. Eso sí, eso sí, nada nada creo que, o sea, concuerdo 100% contigo, eh, y la verdad qué bueno que que se lo estés, este, inculcando. Oye, y ahora, pues, me quiero ir, como a ese a este comentario que hiciste de, por ejemplo, mantener el refri limpio, ¿no? También, este, que no acapare olores, ni nada de eso. ¿Qué rutina, o qué, no sé, te pones un día a la semana específico? Ejemplo, para hacer estas, deep clean, o sea, que esas limpiezas profundas en tu cocina en general, o crees que con estas, como micro rutinas, oh, sí, como estos micro hábitos de limpiar diario, eh, no es tan necesario que lo hagas, por ejemplo, una vez a la semana y lo vas alargando.
Sí. Ujú.